وبعد ال3 أسابيع دُول، راحت لقيتها بقى، قعدوا معايا هُم ال2 وقالوا لي: "خلاص قرار، ما فيش Basket تاني، وما فيش بتاع تاني." واللي هو أنا كان بالنسبة لي
ما قال من غير أسباب، يعني أبدوا لِك أسبابهم، ليه رفضُهم إنِّك تكمّلي في الرياضة اللي أنتِ بتحبّيها؟ ويعني أكيد أنتِ من 8 سنين هُم أكيد اللي دخلوكِ الBasket أو يعني كانوا معاكِ في المشوار، ما حس ما يعني إيه أسبابهم، والّا رفضوا كده من غير ما يبدوا لِك أسباب؟
أيوه. بالضبط. آآ لأ، هُم ادّوني أسباب، بس كانت أسباب بالنسبة لي لا منطقية تمامًا، يعني اللي هو "أنتم بتقولوا إيه يا جماعة؟" اللي هو "أنتِ كبرتِ." هو ك ده كان السبب. فاللي هو "يعني إيه أنا كبرت؟ كبرت على إيه، وكبرت على مين، وكبرت عشان إيه اللي يحصل يعني؟ أ فهموني." فاهمة؟ أنا كنت بالنسبة لي كده وهُم بس كانوا بيقولوا لي الجملة دي، اللي هو: "أنتِ كبرتِ." بس كده. <tsk> فاللي هو أنا كان بالنسبة لي في الوقت ده كبرت على إيه، وكبرت على مين، هو أنا باعمل إيه عشان أبقى كبرت عليه؟ يعني اللي هو هو أنا بالعب يعني ف في حديقة الأطفال. <giggles> بالضبط، فكان بالنسبة لي ب أنا ما كنتش مقتنعة خالص، خالص، خالص باللي هُم بيقولوه، وكان بقى السِن ده برضه سِن حِمَقي أوي كده، وبياخد الحاجة على صدره وبتاع، فأنا كان بالنسبة لي ده لا منطق تمامًا، فكان عندي حالة غضب شديدة جدًا من الموضوع ده يعني، و ولسه بقى لحد دلوقتي بافكّر مامي بالموضوع ده، يعني كل ما تضايقني والّا حاجة، أقول لها: "فاكرة لمّا قَعّدتيني من الBasket؟" <laughs>
آه. مش بالعب في الشارع. <chuckles> أيوه. <laughs> <laughs> هي هي دلوقتي كمان، ممكن بعد ما كبرتِ أو بعد الوقت ندمِت إن هي قد قعّدِتِك إجبارًا من الBasket؟

جميل، جميل جدًا. إيه تاني غير القيم زَي احترام ال الأكبر منِك، حسيتِ إن هي، آآ، لسه عايشة معاكِ لحد دلوقتي و أو مثلًا حسيتِ إن هي لأ ما ينفعش أتنازل عنها أنا كمان ممكن أدّيها لولادي كمان بعد كده؟
آآ، بُصّي مامي كانت بتتعامل معانا في موضوع اللبس ده يمكن أنا كنت بتأذّم منها أوي وأنا صغيّرة، وكنت باحسّ اللي هو أنتِ ليه بتعملي معايا كده وكل الناس بتلبس يعني وبتاع! بس برضه دي حاجة من لمّا كبرت لأ، حسّيت إن هي فعلًا، فعلًا، بجد ليها قيمة و ومختلفة تمامًا يعني م م ما كانتش هي هي برضه كان فيها حاجة حلوة أوي إن هي كانت بتعلّق، آآ لمّا تكون حاجة ليها علاقة باللبس، يعني ممكن تعلّق جامد، بس في الآخر اللي هو تقول لي: "أنتِ حُرّة، شوفِ أنتِ عايزة تعملي إيه." ف فأنا برضه كنت اللي هو باحسّ إن أنا مكسوفة كده، اللي هو يعني أنتِ دلوقتي علّقتِ وأنتِ مش راضية عليّا وأنا بقى كان عندي حتّة رضا الأم والأب دي فظيعة، فاللي هو أنتِ كده مش راضية دلوقتي لو أنا نزلت كده، فأقوم بقى إيه، اللي هو مطوّلة لبسي سِنّة، آآ، مش عارفة مغيّرة البنطلون اللي هي كانت متضايقة منه. بس لمّا كبرت لأ، إن فعلًا هي كان معاها حق، يعني كان معاها حق مليون في المِيّة إن هي تبقى بتبُصّ كويس أوي، وبتبقى عايزة تبقى بتخلّيني أبقى نازلة بشكل آآ بأحسن صورة وبشكل آآ كويس، وبدأت بقى اللي هو لمّا أكون خلاص بقى كبرت شوية وبدأت اللي هو أبقى بالبس من دماغي خلاص، آجي أخرج أقول لها: "مامي، ده حلو؟" تقوم قايله لي بقى: "لو أنتِ شايفة نفْسِك آآ حلوة وبُصّي في المراية وشايفة نفْسِك جميلة وراضية عن نفْسِك، انزلي، ما لكيش دعوة بأي حد، ما لكيش دعوة بكلام الناس." لمّا هي بقى خلاص اللي هو هي بقت واثقة فيّا وبقت واثقة في اللبس بتاعي، فبدأت كمان تبقى بتعلّمني إن أنا ما أكنش مستنية كلام من حد أو من من اللي هو حد يقول لي أنتِ شكلِك حلو والّا والّا كده لأ، اللي هو أنتِ لو راضية عن نفْسِك تمام.
في أحسن صورة. حلوة أوي فكرة الرضا دي، بس خلّيني قبل ما ت ما ما تندمجي في موضوع الرضا وتكلّميني عنه أو رضاكِ عن نفْسك أ أنتِ لمستِ حتّة كده وأنتِ بتكلّميني عن إن مامتِك بتقول لِك آآ، المفروض تعملي كذا أو المفروض الأساسيات في اللبس كذا، بس أنتِ حُرّة.
امم.
تحسّي إن هي الحُرّية في الوقت ده بتلعب دور حلو جدًا إنِك تحسّسِك إنِك مسؤولة، أنتِ عارفة أهو الصح والغلط وأنا وضحّته لِك وأنتِ مسؤولة عن إنِك تبقي لابسة صح أو تبقي لابسة غلط، فتحسّي إن إن إن ده بيكّون في شخصية ال الإنسان إنه يكون حُرّ ومسؤول في نفْس الوقت، حُرّ بس مُقيّد بقواعد للصح والغلط؟
امم.